हाँ, मतलब हाँ, मतलब आप कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा इन प्लेटफ़ॉर्म वग़ैरह का लुफ्त नहीं उठाते हैं, तो शायद फिर आपके लिए वो सिर्फ़ सब्सक्रिप्शन लेना वग़ैरह इतना लाभदायक ना हो और इसके अलावा मुझे ये भी रहता है ना कि जैसे अब ऐसा होता है ना कि अ, जैसे हमने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह का ज़माना आ गया है। जब बहुत सारे लोग बाहर खरीदारी करने जाते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड का बहुत प्रयोग करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड में ऐसा रहता है कि आप खरीद सामान तो पहले खरीद लेते हैं लेकिन आपका बिल जब वो बाद में आता है और इस वजह से कभी-कभी बहुत बारी ऐसा होती है कि आप जल्दबाज़ी में मतलब या फिर आप इतना ध्यान देते नहीं है और आप समान जाते हैं और फिर महीने के एंड पे आपको पता चलता है कि ओ! ये तो आपका इतना सारा बिल आ गया।
जी। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी। अचानक हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, सही। हुँ।
हाँ। वो शायद कहीं न कहीं वो हम अ, एक तरह से अ, प्रव प्रिवेंट कर सकते हैं, थोड़ा अवॉयड कर सकते हैं, तो थोड़ा-बहुत अपने पे भी कंट्रोल करना आना चाहिए। इस मामले में आपका क्या विचार?
जी। जी। हुँ, हुँ।